Alors, très bien, non, bah, du coup, heu, il y a le alors, c'est 432 hertz, mais ça c'est plus une fréquence, heu, qui t'aide à t'endormir, il me semble. Après il y a d'autres fréquences. Il y a la fréquence d'or, heu heu, la la fréquence, heu, il y a le cent cinq cent trente-deux hertz
Bruit. OK. Mais c'est juste un bruit continu?
C'est ça, c'est exactement ça. C'est un un bruit ah oui? Mais en fait, il se il se mixe un peu à à ton environnement rapidement. Tu te l'accapares, en fait, tu te l'appropries rapidement.
Non, mais moi, ça, je pourrais pas. Ah non, du t Ben, tu sais que même, déjà, quand j'entends, heu, mon frigo ou des choses comme ça, c'est enfin je peux pas. Je peux pas entendre une horloge, par exemple, ça, alors là, le le le tic tac et i ça va me rendre f complètement folle, <chuckles> heu, non, les les bruits comme ça, je je peux pas, non. Il faut que ce soit, heu, silence, ouais.
Mmh. <chuckles> Ouais. <laughs> Ouais. Ah. OK. OK, donc toi, ça serait le silence, ouais. Oh, tu tu je penses que tu devrais essayer c'est c'est pas mal et puis, oui, c'est vrai qu'une méditation silencieuse c'est, heu, c'est ça remp ça remplace, heu, enfin, c'est irremplaçable, je je dirais mais heu, mais est-ce que tu penses oh, ah oui?
Bah, en fait, j'aurais trop peur que ce soit dans mon oreille interne, en fait, tu vois ce que je veux dire? J'aurais trop peur que ce soit, heu hem, <tsk> une, heu, comment ça s'appelle?
Mmh.
Quand, heu, quand tu as un problème d'oreille?
Mmh. Que ç ça ça perturbe, heu, ton ton oreille interne, que ça te ou que ça
Non, mais tu sais quand, heu, quand tu as trop poussé sur l'oreille et que c'est et après tu as tu as tu as un bip continu, comment ça s'appelle? Hem
Ah oui! Je ah, je j'ai pas le, mmh, tu as tu as oui, tu as un bip constant, quoi, en en quelque sorte. Tu as peur que
Ah. Ouais, voilà, moi moi ça me ferait penser à ça et ça me non, non, ça me
Ah, ah c'est comme les acouphènes, tu veux dire? Des acouphènes ou ah, exactement, ouais. Ah oui, je vois, bon, si c'est dans ce sens, après c'est pas aussi violent. C'est pas aussi violent, heu, c'est, heu, c'est doux, hein, heu, ce que j'écoute quand même c'est pas mais heu et sinon, hem, pour, heu, un peu évacuer le stress, pour gérer le stress et et les émotions difficiles? Parce que, là, on a avant on a parlé de la la concentration mais pour gérer le stress ou quoi, tu tu as une musique que tu écoutes comme ça, heu, de temps en temps, heu, dans dans ton quotidien, je veux dire?
Les acouphènes, voilà, c'est ça! Donc ça, ça me ferait ouais. <chuckles> Bah, je pense que je vais taper du sac et que je vais mettre, ouais, du du rock assez vénère. <laughs>
Mmh, OK, pourquoi pas? <laughs> Non, pourquoi pas, ouais. Moi, je sais pas, heu, c'est v c'est vrai
<laughs> Ah, bah, j'évacue, hein, pour le coup, tu me demandes comment j'évacue, c'est ce que j'évacue, quoi.
Ah, bah, là, tu <chuckles> ça oui, là, pour du du hard rock, du coup, ou ou plutôt du, heu, du sorof du rock soft?
Non, non, alors les rock soft, non, c'est pas mon truc. Tout ce qui est eighties, tout ça, c'est pas du tout mon truc.
Ça OK. Mmh mh. Du hard rock, du
Le glam rock, c'est pas mon truc, non. <chuckles>
D'accord et heu, beh, bon, bah, m moi, c'est vrai que pour gérer le stress, heu, j'ai, heu, j'ai j'ai pas vraiment de musique, en fait, que j'écoute aussi, hein. J'ai, heu, je suis comme toi, j'ai, heu, simplement le fait de de respirer, de me calmer, de me détendre, heu heu, on continue et et puis, heu, puis rien d'autre, hein. Ce ça marche, ça je pense, hein. <chuckles>